Thế thì, ờ, ngoài những cái lần mà được công nhận đó đi, tức là mình được công nhận bởi những cái người mà người ta có trí thức, người ta có địa vị ở trong xã hội và tức là nó cũng khiến cho cái lời nói của mình nó có sức nặng hơn, cái quan điểm của mình khó bị phản bác hơn á, thì có lần nào mà nó lại có cái sự tiêu cực không? Kiểu như là, có quá là nhiều người, ờ, phản hồi và người ta công kích, người ta chỉ trích bạn mà đặc biệt là cái hồi mà bạn còn trẻ đi thì nó có cái, ưm, nó có cái câu chuyện nào nó đáng nhớ không?
Ừm hưm. Ừ, đấy. Có bạn. À ha. Thật Ừm, mình hiểu. Có luôn bạn ơi. Thật ra cái câu chuyện này là mình rút ra bài học thôi chứ nó hông có cái nghĩa tiêu cực gì hết á. Đó là một cái lần mình mình bình luận mà cái, a, cái cái thông tin của mình á, cái chuyện cái chủ đề của mình bình luận sai thật sự, cái thông tin mình tìm quá là s lo sơ sài á, là <laughs> cái cái thông tin đó cũng, kiểu như là
Ờ, ờ. Ờ, ờ, tức là mình mình ngăn ờ, gọi là, luận điểm nó yếu đó.
à đúng rồi, cái thông tin đó, kiểu như là, Mỹ đã có thể thả được, ờ, xe tăng tơi từ trực thăng xuống. Đó. Thì mà hồi đầu á mình đọc sơ qua thì mình nghĩ, ờ, Mỹ thả được t xe tăng xuống mình vô mình cãi tụi nó tụi nó nói hổng phải, mình vô mình cãi tụi nó.
À, tức là mình thì nghe cũng hợp l
Thì thật ra so với khi đó mình mình đọc lại, mình đọc lại mình mới thấy là xe tăng hạng nhẹ. Rồi, chết rồi! Mình nhận ra mình sai rồi bạn. <laughs>
Nhưng mà về à. À, mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Nhưng mà lúc đó là lời đã nói ra là không thể nào mà tự nhiên mình đi xoá bình luận thì nó lại không phải là phong cách của mình, đúng không? <laughs>
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, mình quê lắm, mình hông làm vậy được. Mình cãi cùn luôn, mình chơi tới cùng luôn. Một mình mình chống Mafia mười mấy hai chục thằng vô chửi mình.
<laughs> <laughs> Ủa, tức là tức là vẫn biết là biết là sai nhưng mà vẫn bảo vệ cho cái quan điểm sai của mình luôn á hả?